Ờ, sau khi nghe bạn chia sẻ thì mình, ờ, cũng, kiểu, giống như là, thấy được là cái sự bối rối của bạn và cũng, giống như là, thấy cái, kiểu, bất lực của bạn khi mà thấy số dư hàng tháng nó còn âm, đúng hông? Ô kê, rồi, thì bạn yên tâm nha, cái chuyện này là không phải một mình bạn gặp phải, mà cũng không phải ai cũng có cái kỹ năng mà có thể tiết kiệm tiền đâu, nên là sau nơ để mình khai thác thêm một số thông tin rồi mình sẽ chỉ bạn cách ha. Rồi, ờm, thì hiện tại bạn có đang có, ừm, cái phương pháp nào để theo dõi cái chi tiêu hàng tháng của bạn hông?
<laughs> Đúng rồi đó. Ô kê nha. Ờ, chắc là không quá, <laughs> kiểu như á, là mình chỉ ước lượng thôi á bạn. Ờ, hồi trước nha là mình cũng có ghi chép vài lần, với lại là mình cũng có, kiểu như là, ghi chú vào trong iPad, điện thoại, nhưng mà á hả, chỉ là một vài lần thôi, cái mình thấy nó phiền quá, rồi mình lại bỏ dở. Tại vì mỗi lần thu chi thì á, thì phải ghi vào, trời ơi mệt thế! Đó, cái mình bỏ luôn. <laughs>
<laughs> À, rồi. Ừm, ừm, rồi, thì, ờm, nãy bạn có nói bạn muốn tiết kiệm để sử dụng tiền cho tương lai á, thì cái tương lai bạn muốn là bạn muốn sử dụng cho cái gì?
Ừ. Trời ơi, có cái này nè, ờ, mục tiêu của mình ha, thì mình có ý định là sẽ đi du học ấy, cho nên á, là mình cũng muốn là sử dụng cái số tiền tiết kiệm của mình để, gọi là, phụ giúp ba mẹ của mình ấy. Chứ thực ra là mình cũng đang ở nước ngoài rồi, nhưng mà á hả, cái việc mà đi tiếp ở nước ngoài khác thì nó cũng phải tốn chi phí mà, đúng hông? Mình chẳng lẽ cứ xin ba mẹ, cho nên là mình quyết định là, ừm, cái số tiền mà mình đi làm thì mình cũng, gọi là, dành dụm để mà tiếp tục cho việc học tiếp. <laughs> Đó.
Bạn có mục tiêu chưa? Ừm. <laughs> À! Rồi, mình hiểu. Ừm. Đúng rồi. Ừm. <laughs> Ừm, rồi, thì nghe cái mục tiêu tiết kiệm của bạn thì khá là, gọi là, hợp lý, ờ, rất hợp lý luôn! Tại vì mình để dành tiền để mình đi học mà, đúng hông? Rồi vậy thì cái, ờm, cái việc mà đi du học đó thì chắc cũng sẽ là một cái mục tiêu dài hạn của bạn, đúng hông nè? Ừm.
Đúng rồi. Đúng luôn.